А что ты думаешь о влиянии экранов на сон?
Ты знаешь, вообще до недавнего времени мне казалось, что это всё какой-то миф, либо это к кто-то придумал, потому что на мо на мой сон это никак не отражалось до какого-то момента. Мне казалось, я нормально сплю, это вот говорят бездельники, которым нечего делать, вот им не спится. Мне, вообще Да, да, мне казалось мне казалось вообще, что такое проблемы со сном? Такого не бывает, я так устаю и я просто хочу спать всё время. Как как можно не заснуть, э, если хочется спать или что может что значит плохой сон. В общем, эти все, э, моменты для меня были непонятны пока в один, э, момент я, э, не поняла что уже не могу заснуть несколько часов. И вот я лежу ворочаюсь, ворочаюсь, да. И я как-то постаралась отследить что же происходит. Я поняла что в моей голове, э, куча информации, которая, вот, накопилась за день. Я еще и добавила к этой всей информации там несколько часов скроллинга социальных сетей, э, посмотрела фильм чтобы как будто бы расслабиться, но, э, я проанализировала, поняла что на самом деле я еще больше свой мозг загрузила информацией.
Да? Ага. То есть тебе казалось, всё-таки. <laughs> М. Мгм. Мгм. Несколько часов. Мгм. Мгм. Точ М. То есть твоя нервная система была просто уже, э, перегружена информацией, которая идет не только от соцсетей, ну, вот, э, этим ты еще и добавляешь, получается.
Да, потому что, на самом деле, как оказалось, моя нервная система тоже она, какая-то не железная, не резиновая. Раньше я такое только там от взрослых каких-то слышала, бабушек там, и мне казалось, э, ну пока что я еще молодая с моей нервной системой всё окей. Но оказалось, что вот как раз таки экраны, гаджеты, вот этот вот поток бесконечной информации, он просто супер, э, сильно
<laughs> Мгм. Мгм. Вот, а, какого рода информацию ты вообще потребляешь? Ну, или потребляла тогда, вот когда перегрузила свою нервную систему.
Ы. Ну, ты понимаешь, там было такое стечение, как бы обстоятельств. Как бы, э, внешне ситуация была в моей жизни такая не очень хорошая, то есть у меня там было много стресса такого внешнего воздействия, плюс еще понятное дело у меня там семья, у меня работа, это ж тоже всё связано со стрессом, ребенок в школе, домашние какие-то обязанности, но как-то я не понимала, что уже и так мой организм перегружен, и я добавляла себя как бы развлекательным контентом, как мне казалось, но в итоге, он сыграл злую шутку. Ну это были и новости, конечно, и там, чаты различные в мессенджерах, э, и плюс- это социальные сети, которые, помимо вот этого влияния такого психологического, еще и давят тем, что у всех успешный успех, все пох и красивые, а ты вот до сих пор обычный человек и не летаешь в космос по утрам.
Мгм. М. Ну, конечно. Ага. Мгм. Ну, то есть это не новости. Мгм. М. М, ну да. Это есть такое. Да, это конечно, да. А вот ты вот всё-таки считаешь, это больше перегруз всё-таки, а, информации, или это тоже вот, э Говорят сейчас врачи о каком-то вот синем спектре, да, вот что он тоже, просто вот свет от экрана очень сильно влияет на мозг, и потом вот люди не могут заснуть.
Ты знаешь, мне кажется, что, э, мне кажется, что это комплекс, на самом деле, потому что и влияет и одно, и второе, синий экран. Я н знаю, давно это все говорят, что вот синий экран, и у меня на всех гаджетах установлена вот эта вот программа, что в 8 вечера экран становится желтым, то есть свет не синий, а более желтый. И вроде бы как и меньше это влияние на мозг, но при этом всё равно вот этот яркий свет- он не дает, э, мозгам, как бы, успокоиться, моим лично. Это я просто по себе вижу, и, э, так что я в один прекрасный момент даже поняла, что мне нужно с этим что-то кардинально так решать, и пришлось применять меры.
Ты такое замечала за собой? Ага. Мгм. Ага. Да. Мгм. Какие, что ты сделала?
Ну, для начала я для начала я поменяла вот вечерний экран на книгу. То есть я поняла, что мне нужно меньше употреблять информации хотя бы, там, после 7 вечера, потому что когда я читаю книгу: во-первых, это спокойное такое мероприятие, потому что не не мель мелькает вот этот экран, нет вот этого сумасшедшего потока информации, потому что я ж когда смотрю видео, особенно если это быстрое видео, знаешь, там, э
Мгм. Да. М. Мгм. Ну да. Да-да-да. Это быстрый дофамин, да, очень быстро, говорят, вот, э, опять же те же врачи, что очень быстро мозг устает.
Да. Да, и там же ш и музыка, и свет, и мелькает, и столько информации. То есть я за минуту могу посмотреть 10 разных, допустим, роликов, может быть, и больше, которые просто мой мозг, ну, просто, э, бурлит всё. А когда я читаю книгу, я же не могу так быстро читать, как, э, показано это в, э, коротких видео.
Мгм. Э, э, э, к ты О. Мгм. Ну да, ты осы ты медленно, получается, глазами водишь, и вот, а, наоборот, это как-то, наверно, успокаивает, какая-то даже медитация по-своему, на физическом именно.
Мгм. Да, при этом если книга не, как бы, не супер какого-то <chuckles> бурного такого сюжета, а она спокойная, то есть я читаю, я заварю себе обязательно какой-то мятный чай, он меня тоже хорошо так успокаивает, включу приглушенный такой свет себе только над книгой, сижу, укуталась в пле в плед, и мне так спокойно и так хорошо, что я вот это вот состояние спокойствия не могу променять теперь уже, знаешь, на вот эти гаджеты перед сном, когда пухнет голова, такое чувство.
Ага. Мгм. <laughs> Мгм. А вот как-то ты заметила разницу вот в гаджетах, вот между телефоном, планшетом, ноутбуком или даже телевизором, есть? Или вот оно всё одинаково плохо влияет, или всё та там что-то хуже, что-то получше, вот ты замечала как-то?
Э, ну, вообще, конечно, лучше бы, о, всего этого избежать, но дело в том, что это сложно, потому что мы, уже живущие люди в 21 веке, настолько привыкли пользоваться всем, и у нас на любой случай есть свой гаджет, что сложно отказаться от всего. Но, как мне кажется, хуже всего- это короткие видео. То есть это телефон, особенно на маленьком экране, это вот, э, приложения, которые дают вот этот быстрый дофамин, и если выбирать вот этот, если уж ты не совсем не можешь отказаться от всего, то если выбирать между телефоном с, э, короткими видео и с телевизором, но где идет просто фильм, то я бы выбрала фильм, потому что, как будто бы, он там медленнее развивается события, там длиннее история. Потому что щас же вот поколение зумеров- они уже не смогут фильмы смотреть, они настолько привыкли, да, они и настолько привыкли к быстрому потреблению информации, что фильм либо сериал- это для них уже слишком скучно. Они параллельно смотрят фильм, параллельно переписываются с друзьями, параллельно еще могут зайти где-то в, э, "ТикТок" посмотреть. То есть у них уже настолько вот это вот внимание рассеянное, что им сложно сосредоточиться на одном только сюжете.
Мгм. Ну, конечно, да. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Да. Да, не могут уже? <chuckles> Ага. А, ага. То есть, получается, они как-то уже вот это какие-то даже симптомы синдрома дефицита внимания, да, то есть, они эп получается, как-то уже приобретенный, да, вот такой синдром дефицита внимания.
Ну, наверное, это невролог только может установить или психотерапевт, я точно не знаю, кто из них, но, скорее всего, всё возможно, всё возможно.
<chuckles> Ну да, конечно, согл То есть они даже уже, получается, не ходят в кинотеатры, если они не могут смотреть просто фильмы, или они в кинотеатре с телефоном сидят?
Ну, я не могу сказать за всех. Я скажу, что я просто вот общалась со своими друзьями, у которых дети подростки, ну, скажем, там им 15 и 18, по-моему, лет, вот мы про них говорили, что вот для них там сказать: "Давай вечером фильм посмотрим", для них это уже, как бы, ну, скучное такое время. Потому что в моем детстве, если родители говорят: "Давай посмотрим фильм"- это праздник, потому что вау, родители нашли на это время, мы щас вот, будет семейное какая-то у нас мероприятие, мы вместе сядем, посмотрим фильм, это будет комедия, мы посмеемся. А для них это уже как-то скучно, потому что "Ой, фильм- это долго смотреть, ждать, пока эта развязка будет."
<chuckles> Ага. О. Мгм. Да. М. Но опять же, д раньше тоже не было, вот, особо возможности, как сейчас, зайти в интернет и включить любой фильм, который ты хочешь. А раньше вот что показывают, то и показывают. Ну или там кассету надо было где-то покупать, это тоже, да, скорее всего, было не так просто. Поэтому да, тогда это было более ценно. А сейчас, мне кажется, вот, тоже вот эти все фильмы достаточно обесценились, потому что ты можешь просто, я не знаю, просто подойти, в включить кнопку и смотреть, что ты хочешь.
Мгм. Да. Мгм. Да, так и есть, это правда.
И по И потом тебе кажется, что этот скучный, этот листаешь, листаешь, тоже, точно так же, как происходит из вот а у тебя происходило это так с роликами, да, вот они тебе уже не кажутся тоже какими-то скучными?
Э, ну, бывает, просто я быстро перелистываю, если мне скучно, и это, наверно, еще хуже, потому что вот мозг от вот этого перелистывания- он просто, ну, мне кажется, настолько перегружен- просто сумасшествие.
М. Ага. А. То есть ты считаешь, что такие вот телефоны- это самое большое зло, получается, какое-то, комбинация, да, вот эти типа, э, "ТикТок" и "Инстаграм", короткие ролики, и плюс маленький экран, и плюс синий све свет, если это днем, да. Вот у тебя, вот эта вся комбинация, да, получается, полностью вот такая какая-то бомба, да, которая влияет на мозг?
Да, мне кажется, что вот эта вот, э, совокупность факторов, она очень плохо влияет на мозг. Но еще это, знаешь, в чём дело? Дело в количестве, потому что если ты потратишь, там, 15-20, даже 30 минут в день на короткие ролики, я думаю, это не страшно, потому что всё-таки, э, наш современный мозг уже привык, вы так много всего делать, и как бы окей. Но если это длится часами, а я себя знаю, я не могу резко на 15 минут зайти и резко выйти, чтобы там 15 минут посмотреть и всё. Это, как бы, что-то должно случиться, я там должна куда-то уже выходить, либо там
Ага. Мгм. Мгм. Ага. Ну, то есть причина должна быть такая, б <laughs>
Веская, да. <chuckles> Да-да, а если, допустим, у меня есть часик-два свободного времени, я, допустим, у меня перерыв, или, там, я заболела, то я могу, я знаю себя, я могу часами скроллить ленту, и это на меня влияет ужасно.
О, веская причина, выйти из этого, да, всего. Мгм. То есть у тебя прям уже какая-то зависимость, да, скорее всего?
Мгм. Конечно, я уверена, что это зависимость, потому что, э, было бы, э, ну, не было бы этой проблемы со сном, которая у меня случилась, и не было бы у меня такого опыта, который я пережила, если бы не было зависимости, конечно, да.
Мгм. Так а вот ты перешла на книгу, и и это тебе помогло, ты стала нормально спать после этого?
Да, ты знаешь, ну, там была не только книга, я еще с врачом общалась на эту тему, он мне там советовал разные способы, как легче заснуть, возможно, мелатонин иногда пить, там, валерьянку, либо там еще сборы трав я пила, просто чтобы как-то постепенно успокоить свою нервную систему. Но тут еще, знаешь, э, вопрос, наверно, в том, что у всех еще разная нервная система, у каждого человека. У кого-то она крепкая и вообще, как бы, ниж и как кажется, что даже большой стресс ее как будто бы и не шатает, но я очень такая чувствительная, эмоциональная, поэтому моя нервная система <chuckles> такая же.
Мгм. Мгм. М. Конечно. Мгм. Это да, ну, это да, действительно, это естественно, да, все люди разные, это нормально. Ну, то есть, получается, ты комбинацию, да, вот ты, получается, прям лечилась, можно сказать, да, вот ты заменила экран на книгу, пила, вот, помогала себе как-то еще дополнительными травами, медикаментами. И вот через сколько, да, и через сколько твой сон наладился, сколько времени те понадобилось?
Мгм. Мгм. Мгм. Да-да. Э, слушай, ну, не меньше месяца точно. То есть какое-то время я вообще прямо ложилась, э, спать, и мне было страшно, потому что мне казалось, я снова не смогу заснуть, а, э, вот эти вот попытки заснуть, они как будто бы еще хуже делают. Потому что у меня начинается, как бы, тревожные мысли о том, что я сейчас не засну, у меня будет бессонница, я завтра а у меня, допустим, ответственный день завтра, как я буду, там, за рулем ехать, я не выспа когда я не выспалась, у меня как будто бы, не знаю, я как зомби хожу, я ничего не понимаю, ничего не не могу сфокусироваться.
Ага. Мгм. Мгм. Мгм. То есть это влияет на тебя, да, потом в в состоянии бодрствования, правильно?
Конечно, да, и я не знаю, для всех людей так или нет, но для меня сон- это прям мега важно, то есть если я не выспалась, всё, я на следующий день я не живу, я просто существую.
Мгм. А вот сколько ты спала тогда, вот когда у тебя была вот эта проблема, когда ты на ма не могла заснуть? Вот сколько у тя получалось поспать за ночь?
Ой, слушай, бывали вообще критические моменты, когда я, э, всю ночь не могла глубоко заснуть, то есть я как-то, как будто бы проваливалась в сон, и сразу же организм меня будил, потому что, как бы, как будто бы стресс выходил, и я не знаю, то есть я пони просыпалась, э, утром и понимала, что я всю ночь спала отрывками по 15 минут, и всё. То есть я постоянно просыпалась, и не было вот такого погружения в глубокий сон, и, э, ты знаешь, такая, м, такая ситуация очень опасна, потому что когда организм не перегружается, это влечет за собой такие последствия, что ты на следующий день опять не можешь заснуть, и потом уже, как бы, без помощи врача да.
Мгм. Ага. Ага. Это усталость, как бы, накапливается, да, и еще хуже становится заснуть?
Да, и потом без помощи врача вообще сложно, как бы прийти в норму. Но, э, комплекс вот таких действий, то есть и отказ от соцсетей, и такой тихий, спокойный вечер, и отказ от новостей- я перестала читать все новости, потому что они меня просто как бы убивали, это было такое сложное время для нашей семьи, и, ну, пришлось, как бы, заняться немножко своим здоровьем.
М. А. М. Ну, это, конечно же, правильное в выбор, да, заняться здоровьем, э, в принципе. То есть получается несколько месяцев ты вот так вот лечилась и сейчас всё хорошо у тя со сном, да, ты спишь нормально?
Мгм. Да, с того момента прошёл уже год, э. Иногда у меня бывают такие моменты, что я как-то лежу такая: "Так, что-то не могу долго заснуть". Ну, и обычно я уже знаю, что сделать: мне нужно выпить, э, таблетку валерьянки, э, мне нужно включить я иногда включаю там шум воды, либо звук дождя, и вот этот звук- он меня как бы так убаюкивает, и тогда я засыпаю там.
Ага. Обоюд эта. Интересно, ну, классно, конечно, что у тя получилось, да, вот, всё-таки, м, понять, что ты делаешь не так, и избавиться от этого, да. Потому что вот сейчас, конечно же, это такая прям эпидемия, многие люди страдают таким же, вот, э. Врачи прям бьют во все колокола, да вот, что получается, да вот, проблемы со сном, проблемы с концентрацией, тревожность потом, ещё бывают какие-то панические атаки на фоне того, что вот люди не спят. И вот как там н н ну, ты знаешь, многие не могут отказаться от этого, вот всё равно вот эта зависимость сильнее, да, желания нормально спать. А т ну, а ты молодец, конечно, да, у тя всё получилось.
Мгм. Мгм, мгм. Не, ну, не то, чтобы я там супер молодец, потому что я, бывает, грешу и сейчас. Но от тов от мысли того, что мне страшно, что вдруг это повторится, то я себя как бы ловлю на т ну, на этой мысли и выключаю телефон. А так, вообще да, тема, конечно, очень такая насущная, потому что, э, в наше время вот мы живем в век вот этих, э, гаджетов и от них уже никуда не избавиться.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, это такое, такая реальность. Ну, спасибо большое, что поделилась своей историей, да, было очень познавательно и очень интересно, спасибо.
Ну, тебе спасибо за вопрос, было классно пообщаться, пока-пока.
Пока.